อา อ๋อ ก็เพราะผม อือ ผมก็ไม่เคย ไม่เคยลองดื่มเลยนะ แต่ถ้าเป็นแบบโซดาเปล่า ๆ เพราะว่าส่วนใหญ่ ก็เห็นเอาไว้ใส่ตามเหล้าเอย อะไรเอยพวกนั้น ก็ไม่เคยคิดว่ามันสามารถ ดื่มเปล่า ๆ ได้ด้วย หรือเอาไปทำน้ำแดงโซดา อะไรแบบนี้มากกว่า อ๋อ ดื่มเปล่า ๆ เหรอครับ เออ อันนี้ ช น่าสนใจเหมือนกัน เดี๋ยวอาจจะต้องลองดูก่อน เพราะว่าเดี๋ยว เราอาจจะต้องไปลองถามพวกพี่ ๆ ในแผนกก่อนว่า มีใครเคยดื่มแบบนี้ ไหม แล้วมันช่วยทำให้เราสดชื่นกระปรี้กระเปร่าได้บ้างไหม? เผื่อตอนเย็น ๆ มันต้องอยู่โอทีล่วงเวลาในช่วงนี้ ม อยากจะให้มันตื่นตัวบ้างเล็กน้อย บางทีบ่ายไปแล้ว มันก็ง่วงเหมือนกัน <chuckles> เพราะว่าเวลานอนมัน นอนไม่ค่อยดี ใช่ครับ พอเช้ามาก็แบบเอาอีกแล้ว บ่ายมาตกบ่ายแบบ เหมือนทานข้าวเสร็จ อย่างเงี้ยครับ บ่ายมาเริ่มเย็นมาเอาแล้ว แจะ อยากจะง่วง อยากจะนอนแล้ว อะไรแบบนี้
อันนี้ต้อง ต้องลองดู ใช่ ตึงตึม อืม ครับผม อา ครับผม ครับผม โอเคเลย ผมเข้าใจ อืม อืม ครับผม ตรงนี้ผมเข้าใจเลย ถ้า ถ้ามันรู้สึกง่วง ง่วงมาก ๆ นะครับ แล้วก็ไม่อยากได้กาเฟอีน ก็ลองเลือกทานผลไม้ก็ได้ครับ แบบว่า เอ่อ ถ้า ถ้าเป็นอย่างกล้วยนี่ ก็ มันจะให้พลังงานนะครับ มันก็จะกระปรี้กระเปร่านะ แต่ก็กินลูกให้มันแบบว่าน้อยที่สุดก็แล้วกัน อย่าไป พยายามอย่าไปกินกล้วยหอมนะครับ เพราะว่ามันจะ ทำให้ อ้วนขึ้น อา เพราะว่าลูกมันใหญ่ไง เออ กินแบบกล้วยน้ำว้าแทนก็ได้ อะไรพวกนี้อะครับ
ใช่ อา ครับ อืม อ๋อ อ๋อ ครับผม อา ใช้เป็นกล้วยน้ำว้า หรือกล้วยไข่ อะไรแบบนั้น ก็น่าจะพอได้เนาะ <chuckles> เออ โอ๊ย ผมเพิ่งรู้นะ
ใช่ครับ แต่กล้วยไข่มี มิ มีเม็ดไม่ค่อยชอบ <laughs> คน คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบ อืม
อา ใช่ ๆ บาง อ บาง บาง บางทีก็มีเม็ด ใช่ ๆ เข้าใจเลย เออ พอพูดถึงของกินปุ๊บ ผม เออ ทำไมเราถึงไม่นึกนะ? ทำไมเราถึงไปนึกแต่น้ำ เปล่า นะ เอาจริง ๆ แล้ว ใน แต่เรา เราก็รู้สึก ผมว่า เออ เพราะว่าหนั่ว อาจจะเพราะว่าช่วงนี้มัน เนาะ เพื่อนมันอยากกิน อะ เราก็กินตามก็ได้ กลายเป็นว่า เออ ผมก็ไปโฟกัสกับเรื่องตัวพวกชา กาแฟ น้ำ อะไรพวกนี้ไปแทน เออ ไม่นึกเลยว่า จริง ๆ มันก็มีของกินพวกนี้นะ เออ ใช่ เพราะว่าพอผม พอพูดอย่างเงี้ยครับ เหมือนกับแถวออฟฟิศผมอะ ก็จะมี รถที่เป็นรถลูกชิ้นปิ้งอะมา เออ ผมก็กินแบบนั้นได้นี่ นา เออ เอาจริง ๆ แล้ว ใช่แบบ เพราะว่ามันเผ็ด แล้วมันก็ทำให้ตื่นตัวด้วย เป็นพวกน้ำจิ้มอะไรของมัน เออ โอ้โฮ ได้ไอเดียเลยครับ ขอบคุณคำแนะนำนี้มาก ๆ เลย มันทำให้ผมรู้สึกว่า เออ ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำอะไรพวกนั้น อย่างเดียวก็ได้นี่ อย่างอื่นก็ได้นี่หว่า <chuckles> เออ ขอบคุณมาก ๆ เลยสำหรับคำแนะนำตรงเนี้ยครับ เดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาไปปรับลดตัวชากาแฟก่อน แล้วก็อาจจะหาอย่างอื่นทานแทนตอนที่ ตอนเย็น ๆ ที่เราต้องอยู่โอ อะไรแบบนี้ โอ้โฮ! ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับคำแนะนำดี ๆ ในวันนี้อะครับ
อือ อือ อืม ครับผม อา อ๋อ กินได้นะครับ ใช่ ๆ ๆ ครับผม ใช่ ใช่ ครับผม อืม ครับผม ยินดีมาก ๆ เลยนะครับ ก็ถ้าลดกาเฟอีนได้ก็ลดนะครับ แล้วก็หัน หันมากินโปรตีนก็ได้ ให้พลังงานเหมือนกัน สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สู้ ๆ นะครับ เป็นกำลังใจให้
อ๋อ ได้ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ สวัสดีครับ